Oh, berdasarkan kompetensi, gitu, ya, Kak. Mmm, ngerti ngerti ngerti. Tinggi, ya, artinya.
Betul. Jadi, persaingan di swasta itu, ngat dibandingkan dengan persaingan di pegawai pemerintahan. Bukan berarti, pegawai pemerintahan itu tidak baik, ya. Pegawai pemerintahan itu orang-orangnya juga belajarnya juga banyak, gitu. Karena, kan, memang, berhubungan dengan masyarakat, gitu, ya. Berhubungan dengan, jasa yang diberikan layanan kemasyarakatan, gitu.
Iya, m paham paham. Iya, benar, pelayanan ke masyarakat. Iya. Oh, wow. Banyak sekali ini, eee, informasi-informasi yang, baru aku dapatkan. Nah, Kak, ini aku mau ngulik, eee, sedikit lagi, ya, Kak. Kalau misalnya, nih, Kak, di lingkungan sekitar Kakak sendiri, nih, eee, kira-kira, misalnya kayak di lingkungan pertemanan, atau mungkin keluarga, kira-kira itu lebih condong, lebih suka di dunia mana, sih, Kak? Apakah di instansi pemerintahan ataukah di ranah swasta, gitu, Kak? Se kira-kira.
Betul. <chuckles> Kebetulan karena saya lahir dari keluarga Sumatera atau Batak, ya, jadinya, mmm, para keluarga saya itu memang berharap wanita seperti kayak saya itu adalah, mengambil pekerjaan di pegawai instansi pemerintahan. Kenapa? Karena lebih banyak nilai. Jadi, nilainya di pasaran itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang kerja di perusahaan, eee, swasta.
Mhm. Mhm. Oh, ya ya ya ya. Kenapa, tuh, Kak? Lebih baik nilai. Oh, wow, aku baru tahu. Nah, maksudnya nilai ini, Kak, apakah, eee, pengalaman pekerjaannya ataukah peluangnya nantinya itu, peluangan e peluang kerjanya nanti atau kayak gimana, tuh, Kak?
Eee, jadi karena berhubungan dengan budaya, itu nilainya itu di didasarkan pada nilai jual dia ketika dia memilih pasangan atau mendapatkan pasangan. Kenapa? Kar karena, eee, kalau di Batak itu, kan, sistemnya kita dibeli, ya, yang maksudnya kita dapat dapat, heeh, maka ke ketika ibarat kita mau menikah dengan pasangan kita, kalau kita, jadi wanita Batak, gitu, ya, itu biasanya dilihat dari, tadi, tingkat pendidikan, sama pekerjaan. Kalau pekerjaan kita pegawai instansi pemerintah, itu biasanya harga yang dibeli itu lebih tinggi, karena punya, dianggapnya punya derajatnya atau status sosialnya lebih tinggi.
Oh, paham, oke. Mmm, ma masuk ke keluarga itu, gitu, ya? Wanita Batak. Oh, berbeda, ya? Mhm. Mmm, paham.

Mmm, padahal sebenernya, eee, bisa saja mereka misalnya nih Kak, kalo misalnya di ranah swasta misalnya dia sudah di <smacks lips> level manajer gitu yang lebih tinggi daripada, eee, misalnya ya bukan untuk mendiskreditkan ya Kak, tapi misalnya yang, eee, pegawai negeri yang di bagian staf, yang di sa swasta misalnya sudah manajer tapi tetep akan lebih condong ke, eee, instansi pemerintahan gitu ya Kak?
Betul, karena memang, eee, diharapkan semua wanita Batak itu ya, beda ataupun laki-laki atau perempuannya itu memang diharapkan bekerjanya di pegawai pemerintahan, karena mereka menganggap bahwa, eee, susah kan untuk masuk ke pegawai pemerintahan jadi mereka dianggap tuh punya nilai lebih tinggi dibandingkan dengan yang, swasta, betul.
Oh oke. Mmm, paham paham paham. Gengsinya lebih tinggi begitu ya? Oh oke oke, nah kalau misalnya nih Kak, eee, dari, bertolak belakang ya antara minat Kakak, dan juga orang di sekitar Kakak, gitu, ah, kalau misalnya Kakak, memberikan saran kepada orang dengan keadaan yang sama kayak Kakak, eee, langkah praktisnya tuh apa Kak, eee, supaya menentukan pilihannya gitu?
<smacks lips> Eee, pertama itu dari diri kita sendiri dulu ya, suka atau minatnya itu di bidang apa, terus kemudian pertimbangkan, eee, pro dan kontranya ketika kita memilih pekerjaan tadi instansi pemerintah ataupun swasta, ya kan. Terus kemudian yang ke tiga tujuannya mau mencari apa apakah, mau mencari gaji saja atau mau, me eee, ibaratnya mendapatkan penghasilan yang lebih atau mungkin memang kan ada beberapa yang ingin mengaktualisasi diri dengan, menambah ilmu pengetahuan, dan kemampuan atau skill gitu ya.
Mhm. Oke. Dibidangnya oke. Oke paham. Oke tujuan juga. Iya benar Mhm.
Eee, terus kemudian lihat-lihat dulu perusahaannya yang terakhir itu biasanya saya searching dulu saya lihat di, eee, internet ya kan perusahaan ini bagus atau tidak atau pegawai pemerintahan ini baik atau tidak standar gajinya itu berapa kantornya seperti apa, lingkungan seperti apa, supaya kita ketika kita masuk dan, eee, mendapatkan pekerjaan di tempat tersebut itu kita merasa semua aspek yang kita, inginkan itu terpenuhi.
Oh searching bener sih, itu penting. Buat terjun disitu, maah Oh paham paham paham jadi, eee, bener bener ada tujuan dan, eee, visinya gitu ya Kak, jadi enggak sembarang memilih gitu.
Gitu sih. Betul.

Betul. Kenapa, karena, ya kita kan nggak tahu ya kita bakal tinggal di pekerjaan itu, sebentar atau lama. Tapi kalau aku biasa sih, lama, karena, eee, ketika memilih pekerjaan itu bukan yang, eee, kutu loncat gitu ya, tiap dua tahun pindah dua tahun pindah, itu nggak. Betul.
Mmm. Mmm paham. Resign, 2 tahun resign. Oh iya iya, paham paham, oh oke oke. Nah Kak kalo misalnya nih, kan, eee, Kakak tuh prefer, lebih suka ya, pekerjaan yang memang betul-betul, kayaknya Kakak setia dengan pekerjaan itu, gitu, dalam waktu jangka waktu yang lama. Nah, kalau aku boleh tahu, ini tuh Kakak lebih suka apakah di ranah swasta dalam arti perusahaan swasta, atau lebih suka terikat dengan instsasi instansi pemerintahan nih Kak kalau boleh tahu?
Betul. Kalau aku pribadi sih lebih suka ranah swasta ya.
Oh oke, kenapa tuh Kak lebih suka ranah swasta?
Ya, karena, eee, pertama, eee, apa, <tsk> peluang peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu tuh, lebih banyak di swasta. Jadi misalnya contoh nih, saya misalnya mau ngelamar, eee, pekerjaan misalnya di departemen keuangan gitu ya, di pemerintahan. Nah, itu pelamarnya ada lebih dari 2.000 orang, posisi yang ditawarkan itu cuma 5. Jadi kita bersaing, eee, dengan 5.000 orang tapi diterimanya hanya 5. Nah, kalau dibandingkan dengan swasta, posisi yang dibuka itu banyak, ya kan, jadi sebanding dengan yang melamar. Jadi misalnya, posisinya, contoh, eee, ah, staf, e keuangan gitu ya. Nah staf keuangan dibukanya
Mhm. Oh peluang. Kenapa tuh Kak? I heeh. Waw. Sangat dikit ya. Luar biasa. <chuckles> Mhm. Mmm paham paham bun Iya.
itu mungkin 1 gitu ya, tapi yang melamar bisa banyak. Nah nanti biasanya, itu, kita nggak lolos di posisi yang tadi kita lamar, itu bisa dialihkan, ke posisi yang sedang buka di perusahaan tersebut. Tapi kalau, instansi pemerintahan ya, 1 lowongan dibuka hanya untuk itu saja melamarnya, tidak bisa akan dipindahkan ke lowongan lain yang mungkin dibuka di instansi tersebut.
Mmm, paham paham paham. Oh, dianulir. Oh, paham paham paham.